Mhm, kasi siguro ang mas nabigla din ako akala ko kasi ang da nung kumakain na kami andaming tao, sobrang daming tao sabi ko lahat ba to invited sa kasal? Oo, wala naman ako masasabi sa pagkain, masarap yung pagkain. Ngayon hindi ko na alam, hindi ko pala alam yun palang hall, ah, yung parang wedding hall na yun hindi lang iisa 'yong kinakasal. So sa 1st floor, may kinakasal, sa 3rd floor, may kinakasal din sa ibang floor din sabay-sabayang kasal. Oo parang ano by room room by room 'yong kasal. Tapos oo, tapos yung mga tao parang e ano lang iisa lang 'yong ano 'yong dining hall so halo-halo na'ng bisita gano'n siya. So
Mm. M Ay. So parang, kasalang kuya ba siya? Mm. Hmm. Ah, okey s
Oo parang ano lang dan nakakapanibago lang talaga kasi sa Pilipinas pag kinakasal parang kilala mo yung ano yung mga makikita mong bisita kasi
Hmm. Aba, ah, parang ano kasalang-bayan yung ganun.
Kat
Ganun?
Kasalang-bayan pero hindi kasalang-bayan kasi nagbayad sila. Although yun nga sabi ko, ah, ganito ganito pala yung kasal dito. Tapos hindi ko nga makita yung kinasal, eh, kasi yu nung kumakain na kami, kasi nga wala na, eh, iba-iba na yung mga tao parang kamag-anak nung s nasa second floor, tsaka ni 3rd floor 4th floor wala lang kakasama lang kami ng kain parang buffet lang siya dun na ano ganon.
Oo. Mm. Grabe. Ano yun pare-pareho rin yung kinain niyo?
Oo pare-parehas lang din yung kinain. Mm ga
Ah, okey. So parang ano siguro yun parang nagbayad sila sa venue tapos included na lahat doon, ganon?
Tama ganun yung venue. Sa'tin din naman di ba nagbabayad ng venue ng ganyan pero ano nga siya hindi siya yung parang yung bisita mo pag sila sa venue niyo y oo yun din yung makikita mo eh eh doon di ko na nakikita yung iba niyang kamag-anak sabi ko eh nasan na? Hiwa-hiwalay na yun pagkatapos yun uuwi na sila ganon, ti tapos na yung wedding pagkatapos nun. <chuckles>
Yung exclusive, ganon. Hmm. Mm. Mhm.
Parang ano lang
Eh, bukod dun sa ano mo sa experience mo na yun meron ka pa bang ibang maibabahagi naman na, ah, ayun tungkol sa multi multi-cul cultural na handaan lalong-lalo na noong, ah, bago ka pa lang diyan sa Korea ganon?